อา ค่ะ เจา จำได้แค่ เอ่อ แปรงฟัน จำได้แค่นี้ แปรงฟัน ไรงี้ค่ะ แล้วก็อาจจะมี อะไรนะ ที่ถอดถุงเท้าแล้วก็ล้างเท้า <chuckles> เพราะว่าไปเล่นข้างนอกมา อะไรอย่างเงี้ย เออ ที่จำได้ค่ะ แล้วก็ ต้องมานอน ทุกคน เด็กต้องนอน เพื่อน ไม่นอนไม่ได้ เพราะเพื่อนทุกคนนอนหมดเลย
อือ อือ ค่ะ เออ ค่ะ อ๋อ ค่ะ ค่ะ อือ อืม อ๋อ ใช่ ๆ ใช่ ค่ะ
อืม ใช่ไหมที่ไทยอะ? ครูเอาเลยงี้ เก่งมากอะ 4 คน ได้อะ ค่ะ
เออ แต่เด็กอะ เราว่า เขาเวลาอยู่กับคนอื่นน่ะ เขาจะไม่เหมือนกับอยู่กับพ่อกับแม่นะ เขาจะแบบเหมือนตาหลิ่วก็เข้า หลิ่วตาตาม อะไรเงี้ย
อา อือ อาจจะใช่ เหมือนเวลาเราไปเราก็ ลูกเห็นเขากิน ก็กินตามเขา อย่างงี้
อืม ค่ะ อา ใช่ พอ มา พูดถึงโรงเรียนแล้วอะค่ะคุณบ้าน พอเราเห็นเนาะ ความแตกต่างระหว่าง เอ่อ เวลาในเรื่องของการเรียนที่ไทยกับที่อเมกา ที่เราอยู่ต่างประเทศ อย่างเงี้ยค่ะ คุณหมวก คุณบ้านคิดว่า เฮ้ย ในโรงเรียนที่ไทยเนี่ย มันควรจะแบบมีเวลาพักผ่อนให้กับเด็กมากกว่านี้ไหมคะ?
เออ ข้อนี้เราก็ ไม่นับ อาค่ะ ค่ะ ค่ะ ๆ ที่ไทยเหรอคะ? เราว่า อ ที่ไทยเรียนอะหนักเนาะ ที่ไทยมันจะมี 8-9 ต่อวันน่ะ แล้วเรารู้สึก ว่า เด็กอะมันมีเวลาพักสมองคือตอน 12:00 ที่เขากินข้าวอะ แล้วเอาจริง ๆ ตอนคุณ กินข้าวคุณได้พักเหรอ? สมองของคุณไม่ได้พักนะ สมองของคุณก็ต้อง กินข้าว ใช่ไหม เออ แล้วจริง ๆ มันเหลือได้พักจริง ๆ อะไม่ถึงแบบ 25 นาทีอะค่ะ แล้วคือมันน้อยมากอะ เออ แล้วคือคุณเรียนตอนเช้าอะ ก็ ก็คือแบบตั้งแต่ 08:00 ไปถึง 12:00 ก็ 4 ชั่วโมงเนาะ คุณพัก 25 นาที แล้วตอนบ่ายคุณก็เรียนอีก 4 ชั่วโมง คือมันแบบ มันเหนื่อยมาก เออ เรารู้สึกว่า ถ้าจะ พัก ได้อะควรจะพักสักแบบ 1 ชั่วโมง อะไรเงี้ย 1- หนึ่ง หนึ่งถึงสอง ชั่วโมงอะเราว่ากำลังดี หมายถึงว่าอาจจะมี ถ้าคุณเคยเห็นสมัยก่อนที่เรามี ก็คือแบบมี homeroom ใช่ไหม วิชา homeroom อะ ที่เขาจะไม่ได้ทำอะไรหรอก ก็ไปนั่งคุยกันน่ะ ไปนั่งคุยกับอาจารย์ ใช่ไหม ค่ะ เออ นับเป็นเวลาแรก เป็น เป็นแบบ ชัว เอ่อ ชั่วโมงพัก ไม่ก็ ค่ะ ค่ะ
อืม ใช่ อืม อา อืม ใช่ ใช่ เห็นด้วยค่ะ อืม ใช่ค่ะ อืม ค่ะ อา อา อืม อือ ใช่ อืม ค่ะ ค่ะ อืม อา ค่ะ อา ใช่ ๆ ค่ะ อืม เหมือน เหมือน Homeroom นี่จะเป็นคาบแรกเลยไหมคะ ส่วนใหญ่แล้วอะ?